أنا عندي مشكلة مضايِقاني وعايزة آخُد رأيِك فيها. الموضوع ضاغطني أوي، بقى لي فترة يمكن أكتر من سنتين 3 وأنا في نفس الوضع تقريبًا، وحاسَّة إن الموضوع بقى لأ بقى، أفوَّر معايا أوي.
إمم، آه طبعًا، قُولِي لي إيه هي مشكلتِك وأنا أكيد هاساعدِك تلاقي حل مناسب.
بُصي، أنا بقى لي فترة نفسي أنزل الgym، ونفسي أستمرّ على تمارين كده تبقى معايا، مثلًا لو حتى الصبح. بس المشكلة إن أنا أكتر واحدة بارُوح أدفع الفلوس، لأ، وممكن أزنّق نفسي، اللي هو لأ، ده أنا هادفع كل يوم عشان أرُوح، وما فيش كده اللي هو يعني التزام بقى. وأجيب لِبس وكل حاجة، اللي هو حاجات تشجّعني، وأحسن واحدة بقى اللي هو طَب خلاص يعني، مش أنا اشتركت، بُكرة بقى، لا، بعده بقى. واللي هو أنا بابقى نفسي إنه هو يستمِرّ، والحوار الاستمرار ده بيبقى بشع، يعني حتى قُلت يمك أفكر كده، طب أنا إيه اللي بيضايِقني في الgym؟ هل مثلًا اللي بيضايِقني بالاقي ناس كتير؟ فقُلت: "آه، أنا باتضايَق مثلًا لمَّا أشوف ناس كتير معايا وباكون متوتِّرة وكده." فقُلت أحجُز الgym، كله، على أساس إن أنا أكون، اليوم ده يعني خلاص الوقت الساعة دي الساعة دي بتاعتي لوحدي. عملت كده فعلًا والتزَمت، وقُلت للج للcaptain، وضبَطت معاها وكل حاجة. وبعد كده رجَعت تاني، اللي هو: "طَب خلاص بقى يا captain، خلِّيني الأسبوع الجاي، طب أصل عندي ظرف، طَب خلِّيها اللي ب" حسِّيت أنا بجد باستهبَل أوي، ما أعرفش ليه، مع إن قُلت يمكن كل يوم مثلًا هي المشكلة، طب خلاص أخلِّيها يوم ويوم، عملت كده برضه. برضه ما عرفتش. والمشكلة أنا بابقى نفسي إن أنا أروح علشان أنا حاسَّة إن أنا مش يعني، نفسيًا عايزة حاجة تطلَعِني من اللي أنا فيه. بابقى حاسَّة إن أنا مضغوطة، وبابقى دايمًا باسمَع إن الرياضة هي مثلًا اللي بتخرّج الطاقة وكده. بابقى حاسَّة إن أنا مش مبسوطة، عايزة حاجة كده ت يعني، حاجة تخلِّي يعني أنا بالذات كمان، إن أنا بدأت أحس إن رجلِي واجعاني، يعني مع القعدة الكتير وقِلَّة الحركة، بقيت باحس إن رجلِي بتوجعني، ويعني أنا في سنّ، اللي هو عيب يعني في سِنِّي ده، اللي هو أحس بوجع في رِجلِي ليه؟ فباحس إن أنا محتاجة أي تمارين، إن شاء الله بسيطة يعني، مش لازِم أرُوح أشيل الgym كله يعني على كتافي، بس حتى أح أي حاجة. والموضوع ده بجد ضاغطني جدًا.
إمم. إمم، أنا فاهماكِ كويس أوي، وبجد مشاعرِك يعني مفهومة وطبيعيّة جدًا، يعني يمكن كل شخص بيحاول على قد ما يقدر إن هو يلتزم بالرياضة لفترة معيّنة، مهما كان الالتزام ده بقى قوي مهما كان الشخص ده مُتحمس جدًا للفترة دي، مهما كان حتى بيحاول إن هو يحوّل الرياضة دي لعلاج نفسي، إن هي مثلًا تخرّجه من الزَهق أو تخرّجه من الضغط تخلّي نفسيّته أحسن، ففكرة إن هو يستمر في Routine معيّن لفترة، ممكن بقى كل الحاجات دي يعني الRoutine ده يتعوّد أصلًا لحاجة عاديّة جدًا، لحاجة مثلًا عادة بالنسبة له فهو يمِل من الRoutine ده، ممكن مثلًا هو يكون مش لاقي نفسه إن هو بيتطوّر في المكان ده أو مش لاقي أي تطوّر من الgym ممكن مثلًا يكون عقله مثلًا فقد الشغف أو فقد الحماس نفسه، ومش معنى إن أنتِ حسّيتِ بالملل ده إن أنتِ ضعيفة أو إن أنتِ مش منضبطة أو مش ملتزمة أو إن أنتِ حتى فقدتِ جزء من شخصيتِك حتى، الملل ده ممكن يكون إشارة حتى منِّك أو من عقلِك حتى إن الوقت جِه إن أنتِ تغيّري شوية حاجات، إن أنتِ مثلًا تغيّري شوية في التمارين، تغيّري شوية في المرحلة، تبدأي إن أنتِ تدوسي في مرحلة جديدة مش إن أنتِ مثلًا توقّفيها أو إن أنتِ ترجعي لوَرا. بس خلّيني أسألِك طيب قولي لي روتينك الحالي بقى في الgym يعني أنتِ عندِك مثلًا أنواع تمارين معيّنة أو بتقرريها والّا أنتِ ماشية على نفس النظام من ساعة ما بدأتِ؟
صراحة أنا برضه ما أكذِبش عليكِ أنا باحِس إن يعني في مناطق معيّنة مثلًا هي اللي بتبقى مضايقاني، فأنا باروح أركِّز عليها بس. مع إنّ بابقى عارفة مثلًا إن يعني إن المفروض الواحد يوزَّع على جسمه كُلّه التمارين اللي هو بيعملها، بس أنا باحِس إن هو أنا باقوم عاملة حاجات معيّنة وكل مرّة باروح أعمل نَفْس التمارين <chuckles> والكابتن تقول لي: "لأ، اعملي،" كذا. وأنا أقول لها: "لأ، أصل خلّيني بس أصل أنا" أجيب لها أي حِجّة. فأنا ما أعرفش بقى ده، بابقى عارفة إن ده غلط وب ده اللي بيحسِّسني يمكن بإجهاد بَشِع على العضلات، فباحِس إن أنا مش قادرة تاني أروح، مش عارفة بصراحة.
أنا فاهماكِ كويس أوي، يعني إحساسِك مفهوم وواضح قد إيه الموضوع مأثّر عليكِ. فكرة إن أنتِ عامةً من كلامِك إن جسمِك اتأقلِم تمامًا على الروتين اللي أنتِ عاملاه، على التمارين اللي أنتِ عاملاها. أنتِ مركّزة على مناطق معيّنة، فبتبدئي إن أنتِ تعملي تمارين للمناطق دي طول الوقت، فيمكن مع الوقت ده خلّى النتايج تُقَف، ده خلّى كمان حماسِك يقل لمّا لقيتِ النتيجة نفسها تُقَف أو إن أنتِ مثلًا إيه، ل بدأتِ إن أنتِ تشوفي إن أنتِ ما فيش تحَسُّن تاني أو إن أنتِ وقفتِ عند نتيجة معيّنة وما تقدَّمتيش فيها، فبدأت حماسِك يقِل، بدأ شَغفِك أصلًا ناحية الgym يقِل. خلّيني أقول لِك إن بجد الجسم ذكي جدًا ومع الوقت لمّا بيتعوّد على تمارين معيّنة، بيعتبر إن إنّها سهلة، خلاص ما بيلاقيش نتيجة كمان. يمكن كمان أنتِ مع الوقت ما بقاش عندِك تَحدّي جديد، يعني أنتِ كنتِ مُتحمِّسة لحاجة جديدة فيها إنجاز ولمّا بدأتِ إن أنتِ تتعوِّدي على الإنجاز ده وبدأتِ تتعوِّدي على المستوى ده، فقدتِ الشَغف أو فقدتِ الحماس. كمان فكرة إن الناس بتبقى شايفة إن اللي بيكسر المَلَل هو إن أنتِ مثلًا تزوِّدي بس ف في التمارين أو إن أنتِ تيجي على نَفْسِك أكتر. بس الحقيقة نَفْسها إن التغيير الكامل في الروتين بتاع التمارين نَفْسها، فكرة إن أنتِ تفضلي طول الوقت ماسكة في نوع تمارين معيّن، عدّات معيّنة تكرّري في الروتين، ففكرة إن أنتِ تعملي ده طول الوقت، الحافز بتاعِك بيقل. فبرضه خلّيني أسألِك، يعني أنتِ مثلًا هدفِك الرئيسي بقى من التمارين حاليًا إيه؟ هل هي إن برضه نفس الأماكن دي تقِل والّا أنتِ بقى هدفِك اختلف؟ يعني فكرة إن أنتِ برضه بقى لِك فترة بتتمرّني، بقى عندِك أهداف تانية؟
بالضبط. فعلًا. والله بقى لي فترة فعلًا باتمرّن، بس بقيت باحس إن أنا، آه أهدافي أكتر كمان من إن أنا عايزة مناطق هي اللي تخِس ومناطق لأ، بقيت باحس كمان إن أنا عايزة الصحّة النفسيّة كمان تتغيّر، يعني بقيت باحس إن أنا يعني في أغلب الوقت بابقى عايزة حاجة عارفة اللي هو أخرّج فيها طاقتي بمعنى أصح، ت أنفِّس فيها عن ذاتي، بابقى حاسّة إن د يعني الرياضة هي ممكن تكون المُتنفَّس الوحيد ال اللي هاخرّج فيه طاقتي بزيادة، اللي هو جسمي هيبقى خلاص فصَل شوية من أي تفكير، فباحس إن ده يمكن الهدف ليَّ الفترة دي، م برضه بعيدًا يعني إن هو أكيد إن أنا برضه عايزة لسه إن أنا أكون يعني كلياقة أحسن وعايز أكيد عايزة أخِس، يعني مصر كلّها عايزة تخِس فأنا معاها، كده يعني.
إمم. فهِمت قصدِك كويس أوي، يمكن كمان أنتِ كنتِ بتمُرّي بمرحلة معيّنة من الضغط، عندِك مسؤوليات معيّنة، برضه ممكن يكون أنتِ مُرهَقة أو متوتّرة أو عندِك ضغْط معيّن في الشغل أو ضغْط في حياتِك عامةً، فالعقل وقتها كان بيربُط التمرين إن هو عِبء عليكِ، فكرة إن أنتِ كمان بتكرّري نَفس الروتين طول الوقت فبدأ الموضوع يبقى عِبء عليكِ، بدأتِ تكسّلي تقولي: "طَب أنا هاعمل إيه جديد؟ أنتِ مش هتعملي حاجة جديدة." فبدأتِ تكسّلي، فحاولي على القد ما تقدَري إن أنتِ تغيّري نوع الرياضة بتاعتِك حتى ولو مثلًا أسبوعين، تبدئي حتى تبدئي تشوفي حاجة جديدة إن أنتِ تعمليها، تبدئي حتى تخلّي المُدرِّب بتاعِك يدّيكِ حتى تمارين معيّنة تبدئي إن أنتِ تشوفيها، الموضوع ده هيرجّع لِك الحافِز من تاني، كمان هيعمل لِك هدف جديد جدًا، كمان هيخلّي عندِك حماس إن أنتِ عندِك تحدّي جديد محتاجة تثبِتي نفسِك فيه أكتر، محتاجة تتعوّدي عليه أكتر، محتاجة تبذلي مجهود مختلِف شوية، ففكرة إن أنتِ تعملي لنفسِك تحدّي جديد حتى، يعني حتى ولو مثلًا لمدة أسبوع هيبقى عَندِك هدف جديد، هيبقى عَندِك تحفيز أسرع، كمان فكرة إن أنتِ لما تحقّقي أصلًا التحدّي اللي أنتِ عملتيه ده، هيرجّع لِك الحماس من تاني، هتبقي عايزة تجرّبي اللي بعد كده، هتبقي عايزة تعلّي المستوى شوية وكمان فكرة إن أنتِ بقى تصوّري نفسِك مثلًا، تصوّري أنتِ كنتِ واقفة عند مرحلة عاملة إزاي ومع الوقت بعد المرحلة دي أو بعد الأسبوعين اللي أنتِ عملتيهم أو أيًا كان المدّة اللي أنتِ عملتِ فيها التحدي الجديد ترجَعي تصوّري تقدُّمِك من تاني، هتحسّي إن في تغيّرات، يعني يمكن أصلًا عينِك مش ملاحظة التغيّرات دي، بس يمكن لو أثبتتِ ده بالصور الموضوع ده يكشِف لِك فرْق حقيقي، فطبعًا ده هيخلّيكِ إن أنتِ تحسّي بالإنجاز وهتحسّي إن أنتِ فعلًا عملتِ إنجاز كبير جدًا وتبدئي تتحمّسي إن أنتِ تحافظي أو تلتزمي على الإنجاز ده، فتبدئي تشوفي تحدّي مختلِف، بحيث إن أنتِ إيه، تغيّري طُول الوقت، فتلاقي نفسِك متحمِّسة إنِّك تجدّدي طول الوقت وكمان ما تملّيش أصلًا ما يبقاش روتين يعني الرياضة ان نَفسها ما تبقاش روتين عندِك، فأنتِ حاولتِ تعملي ده قبل كده؟
لأ، بصراحة ما حاولتش أعمِل كده، ودي فكرة تُحفة، فكرة إن الواحد يصَوَّر أصلًا، أنا باحِسّ إن أنا باحب أوي إن أنا أقارِن، يعني فكرة إن المقارنة اللي هو لأ، أنا بقيت كذا، وبقيت أحسن في كذا، دي حاجات كُلّها بصراحة بتفرِق معايا، وباحِسّ لمّا أشوف الحاجة بِعِيني، يمكن لمّا أكون كُلّ يوم في نفس الدّوّامة، ممكن ما آخُدش بالي إن في تَغيير أصلًا، بس دي فكرة حلوة أنا ممكن أعمِلها، يعني أنا كنت باعمِل كده فعلًا من زمان وكانت بتفرِق في نفسيتي أوي، لدرجة إن أنا ساعات كنت باتفرَّج على صُوَري أصلًا، وأقول ياه! ده أنا كنت مثلًا إزاي كنت رفيعة كده؟ إزاي كنت مُلتزِمة كده؟ فممكن أرجَع أعمل ده من تاني، أنا ما عملتِش كده يمكن من أكتر من 10 سنين مثلًا.
بالضبط، وحاولي على قد ما تقدري إن أنتِ تكافئي نفسِك على كُلّ تَقدُّم أو إنجاز أنتِ بتعمليه، يعني مثلًا أنتِ لقيتِ نفسِك حقّقتِ إنجاز وفرق واضح، اعمِلي أكلة أنتِ بتحبيها، اخرُجي خروجة أنتِ بتحبيها، جيبي لنفسِك حاجة جديدة، لِبس جديد للGym كمان، ده كُلّه هيحفّزِك، كُلّ الحاجات دي هتحسّسِك إن أنتِ آه، أنتِ عملتِ إنجاز، وبجد بِتحتِفلي بنفسِك، وبتقدّري المجهود اللي أنتِ بذلتيه، وحاولي على قد ما تقدري تغيَّري الوقت، يعني ما تروحيش في نفس الوقت الGym كُلّ مَرَّة، فتحسي إن الموضوع بالنسبة لِك بقى ضغط، وبقى معاد مُعيّن أنتِ مُجبرة عليه لأ، غيَّري دايمًا في المكان، لإن برضه لمّا تِبدَئي تغيَّري حتى في النشاط اللي أنتِ بتعمليه، وكمان في الوقت وفي المكان والجو نفسُه، هتح الواحد بيبقى مُتحمِس يشوف الجديد، يشوف الوقت الجديد اللي أنتِ بتروحي فيه ده هيبقى عامل إزاي؟ مُناسِب والّا لأ، اعملي مثلًا أغاني جديدة كُلّ مَرَّة أنتِ بتِتمَرَّني عليها، برضه فكرة إن في ناس كتير أوي الPlayList اللي هُم مِشغَّلينها دي بتشجعهُم أصلًا على التمرين نفسه، ففكرة إن أنتِ تِجَدِّدي في كُلّ الحاجات دي، الموضوع هيفرق معاكِ جدًا، وهيفرِق في نفسيتِك يعني، وخَلّيني أقول لِك إن أنتِ مش معنى إن أنتِ زهِقتي من الRoutine اللي أنتِ عملتيه، إن أنتِ كده فقدتِ الحماس، بالعكس أنتِ وِصِلتِ للحد اللي أنتِ خلاص، أنتِ خلَّصتِ كُلّ حاجة في التمرينة دي، عَملتيها كذا مَرَّة، وِصِلتِ لهدف مُعيّن، أنتِ خلَّصتِ كُلّ حاجة، فحسِّيتِ إن أنتِ خلاص مَلِّيتِ من النظام نفسُه، والمَلَل ده جُزء طبيعي من أي رحلة، من أي نجاح ومن أي تَطوُّر، المَلَل لازم يكون موجود.
تخيّلي عندِك حق، أنا ما جاش في بالي حوار أصلًا إن أنا أكافئ نفسي بوجبة، أو لِبس جديد ده، دي فكرة حلوة أوي، يعني أنا أصلًا من الناس اللي بتحب إن هو يعني أعمل حاجة جديدة للأكل، أو أجيب لبس جديد، فدي فكرة حلوة أوي، فكرة المُكافأة، بحيث إن أنا مثلًا أشجع نفسي وأنزِل، وبعد كده لمّا ألاقي فرق، وألاقي إن أنا إلتزمت أعمل ده، دي فكرة أصلًا ما جاتش في بالي، وفكرة إن وفعلًا بتفرّحني أوي، يعني ممكن أبدأ أفكر في حاجة زي كده لأ، أنتِ خلّيتيني أش أشجع أنزِل تاني بكرة، <laughs> مش الأسبوع الجاي حتّى.
إمم، حاولي على قد ما تقدري إن أنتِ آه، تتشجّعي طول الوقت وتتحمّسي حتّى، تخلّي فيه دايمًا هدف إن أنتِ تتحمّسي وتتشجّعي علشانه، وأكيد، أكيد الموضوع هيفرق معاكِ جدًا، وهترجعي تلتزمي أكتر من الأول بكتير كمان.
لأ، أنا هاعمل كده فعلًا، وشكرًا ليكِ بجد، أنتِ رَجّعتِ لي الحماس، و ويمكن كسرتِ الملل اللي أنا كنت قاعدة مُحبطة نفسي على طول فيه، بجد شكرًا أوي.
العفو، لا شكر على واجب، أنا موجودة دايمًا عشانِك في أي وقت، لو احتاجتِ أي حاجة.
تسلم